Okey.
Y y sí, me sucedió que estuvimos ahí un poquito perdidas una amiga y yo, y pues no sabíamos bien qué hacer, ya no sabíamos cómo regresarnos. Y <chuckles> estuvimos sentadas estuvimos sentadas afuera de un centro comercial. Y como es una zona costera, había un montón de gaviotas. ¿Y qué crees? Que una gaviota se hizo popó en nuestras cabezas. <laughs> Y nosotras <chuckles>
Y sin saber y <chuckles> Okey. ¡Y, qué fuerte! ¡Oh, qué suerte! Ujú.
no, no sabíamos ni qué ha
Pediste ayuda, ¿no?
Pues mira la verdad es que también es importante, pues escuchar la intuición. Y bueno, en ese momento lo que hicimos fue, traíamos un Gatorade en la mano y lo que hicimos fue enjuagarnos el cabello con eso. Y yo creo que <chuckles>
A ver. Ujú. Pero era azúcar, ¿no sentiste que eras pe era peor? <chuckles> No lo sé, ¿verdad? Cuéntame.
<laughs> Pues era eso o oler a a <chuckles> excremento de gaviota. Y este era un Gatorade rojo, así que pues ya medio nos enjuagamos el cabello con eso.
Bueno, sí, Tienes razón. Ay sí. Ujú.
Y en ese entonces, hace como veinte años, pues no era tan común el que todos trajeran un celular, así que no traíamos un celular y lo que hicimos fue en un teléfono de monedas llamar al campamento en el que nos quedábamos
Ujú. No. Okey. Para pedir ayuda.
Y llamamos para pedir in información e instrucciones. Entonces, ya nos ayudaron y enviaron una camioneta del campamento a recogernos. Y ya, pues de esa manera <chuckles> sí. Y pues nada, de esa manera ya en la tarde nos regresaron nosotras así de: "Ay, no inventes lo que nos pasó con la gaviota", ¿no? Pero, pues bueno, aprendes finalmente a a buscar una solución, a no estresarte, no espantarte, buscar una alternativa y y resolver
Oh. A rescatarlas técnicamente, ¿no? <chuckles> ¿Y?

Pues, fue un vuelco a la manera en que yo estaba acostumbrada a preparar. Y si bien mi carrera, pues, es de de gastronomía, pues, estás aprendiendo ahí preparaciones desde 0, ¿no? Entonces, de repente manejar como mucho enlatado, mucho congelado, pues, no era lo ideal, no me encantaba, pero la experiencia sí sí me gustó. Y la comida que más me marcó en ese momento fue el chili, que para ellos es carne molida.
Gastronomía. Así es. Bueno. Ujú. El chili, el famoso chile, ¿verdad? ¿Aquí cómo le llamaríam cómo le llamarías a ese platillo aquí, bueno, en en tu país latino, en este caso, México?
Así es. En mi país lo hacemos, eh, se llama picadillo, pero lo hacemos es carne molida y mezclada con algunas verduras.
Okey.
Y allá, pues, lo
Est Yo lo conocía como los frijoles puercos, ¿o estoy equivocado?
No, es otro platillo.
¿No? Okey.
Eh, son diferentes. Entonces, pues, allá el chili le echan, este, la carne molida y un chorro, un chorro, un chorro de condimentos, bastantes condimentos, y después le echan latas, y latas, y latas de frijoles, un montón de frijoles. Y, pues, sí, yo me quedé así de, ¿qué es esto? ¿Es guiso de frijoles o guisado de carne?, ¿no? Entonces, esa ¿Sí?
Ujú. ¿Verduras? De frijol. Así es. <laughs> <laughs> Muy bien.